Heu, dans la vie, il y a un défi, heu, universel et intemporel, heu, qui se pose à chacun d'entre nous, heu, dans le tourbillon de la vie, heu, moderne. Entre les exigences professionnelles et et l'aspiration, heu, légitime à une vie personnelle épanouie. La frontière est parfois floue, heu heu, la gestion de l'énergie et la priorisation sont au cœur de cette quête de sénéri sérénité et heu, comment trouves-tu toi, heu, l'équilibre entre le travail et la vie perso?
Mmh mh. Ouais. C'est un équilibre que j'ai mis du temps à trouver, puisque je travaille à, hem, en télétravail à la maison. Donc, ça a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients qu'on pense pas forcément. Heu, donc heu
D'accord. Tout à fait. <chuckles> Tu peux m'en dire plus sur les inconvénients, par exemple?
bah, les inconvénients, c'est que déjà y on est à la maison, donc l'état d'esprit est un petit peu différent. Il faut quand même bien se concentrer, enfin pas se concentrer, mais voilà, il faut quand même dire au cerveau: «Là, on travaille, on est là pour bosser, on fait ça de de telle heure à telle heure». Donc moi, l'astuce que j'ai trouvé, c'est déjà, je me fais un je me fais un planning, voilà, où, heu, je me dis heu: «Peu importe ce qui se passe de, heu, 9:00 à 12:30 et de, heu, treize heures trente à à 16:00 je travaille». Voilà, que ça me plaise ou non, que mon cerveau ait la flemme ou non, c'est comme ça. Oui c
Mmh mh. Heu, ouais. <chuckles> Tout à fait. Je suis au travail. <chuckles> D'accord et ça marche? Ouais. <chuckles> Tu tu le respectes tout le temps? Mmh.
Ah, mmh mh. C'est compliqué. Heu, je le respecte la plupart du temps, c'est vrai. Cependant, il y a quand même des fois, voilà, on est à la maison, donc des fois, heu, y on a des copains qui rentrent plus tôt du travail que prévu, qui nous appellent, heu. S une le planning est quand même plutôt bien respecté le matin et le début d'après-midi. C'est surtout la fin de l'a l'après-midi qui, des fois, peut se finir 1 heure plus tôt. <chuckles> Donc heu, c'est c'est un petit peu une gymnastique.
<chuckles> D'accord. Mmh mh. <laughs> Mais oui, tout à fait, je comprends. Heu et heu, justement du coup, heu, comment tu as fait pour, heu, réu réussir à concilier les 2? Donc heu, j'ai bien entendu que le planning, c'est quelque chose d'important, heu, est-ce qu'il y a d'autres astuces, heu, que tu as mis, heu, en place pour réussir à à te dire: «Là, je suis au travail et là, je suis dans ma vie perso»? Où est-ce que tu concilies les 2, heu, ensemble?
Ouais. Heu, d déjà, j'ai la chance d'avoir une pièce à part, chez moi, où, heu, je peux travailler et vraiment ça aide. Vraiment, ça aide énormément parce que le cerveau a besoin de s de comprendre que l'environnement dans lequel on est va dicter une action. Par exemple, heu, je divague un petit peu, mais la chambre à coucher, c'est très bien si on dort uniquement dedans. Heu, par exemple, heu, si on ub j'avais au lycée, j'avais certains amis qui travaillaient dans leur lit et cetera. Ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce qu'après, on a un sommeil moins réparateur et ben là, c'est pareil. Là, c'est pareil. J je su j'ai mon bureau, j'ai mon ordinateur devant mon bureau et quand je m'assois, j'essaie de de mettre comme un interrupteur en mode travail. Ça ça marche très bien.
Oui. Mmh. Oui. <chuckles> Heu, oui. <chuckles> Mmh, d'accord. N oui, tout à fait. Comme si que tu entrais dans une entreprise et hop, heu, voilà, tu es au boulot. <chuckles>
Exactement. Voilà, é exactement, comme si je rentrais dans une entreprise. Donc c'est ça ça, ça marche très, très bien. Heu, il y a aussi l'usage du téléphone, hein, que je réglemente parce que, bah, j je travaille. Je suis pas là pour, heu, pour parler ou envoyer des SMS à mes à mes amis. Donc soit je le mets dans une autre pièce, soit je le mets en, ne pas déranger, pour ne pas avoir de notification.
D'accord. Oui, en silencieux, aussi. Mmh mh, tout à fait. <chuckles> Oui, c'est important, je pense. Heu et heu, du coup, hem, heu, è combien de temps tu as mis pour trouver, heu, cet équilibre, heu, puisque maintenant, tu tu as trouvé un certain équilibre quand même, heu heu, à, heu, à séparer les 2?
Exactement, exactement. Mmh mh. Oui. Ah, bah, c'est un équilibre. J'ai quand même mis un peu de temps à le trouver, hein, je dirais qu'à partir du moment où j'ai commencé à travailler à la maison, j'ai mis, heu, ouais, ouais, ouais, j'ai mis 1 semaine, on va dire, quelque chose comme ça, 1 semaine et demi, 2 semaines, c'est quand même assez long. Hem.
Oui. Non, ça va encore, je trouve que 1 semaine et demi, 2 semaines ça va. <chuckles> C'est pas excessivement long, c'est le temps de s'adapter et puis de comprendre qu'il y a des choses à mettre en place, heu, c'est ça? Mmh.
Et puis heu Oui, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis, c'est un petit peu particulier mon activité, parce qu'étant donné que je travaille à mon compte, donc travailleur indépendant et bien, il faut quand même en dehors des heures de travail, trouver le temps de faire la comptabilité, les déclarations d'impôts, régler les priori ce ce genre de choses. Donc heu
Oui, oui. Tout à fait. Et ça, tu le fais, heu, 1 fois par mois? Heu, tu le fais, heu heu, comment?
Avant, je le faisais 1 fois par, heu, semaine. Mais, heu, en fait, ça me prenait beaucoup de temps pour pas grand-chose et donc, j'ai décidé maintenant de me dédier 1 fois par mois, 1 journée où je fais, heu, je fais tout ça, heu, voilà. Généralement, je fais ça en fin de mois. Ça permet aussi de comp de faire comprendre au cerveau qu'on a clôturé ce mois-là et qu'on passe à
Mmh mh. D'accord. Que ça. mmh. Tout à fait, et heu, tu as p tu as pas trouvé des, hem, des systèmes, heu, d'automatisation qui t'arrangeraient, heu heu et qui te feraient gagner beaucoup de temps, heu, pour tout ça justement? Heu, je sais pas, comme des CRM ou des plateformes d'auto-entrepreneurs ou, heu, qui, heu, justement, calculent ton CA, heu heu, avec les fiches de paie que tu mets, tes dépenses, heu heu, ça, c'est un gain de temps.
à à une nouvelle phase. Alors, oui, tout à fait, c'est un gain de temps parce qu'au début, heu, j'étais un petit peu naïf et je connaissais pas trop, trop ce milieu-là. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais faire des factures, les factures, je vais les faire sur Excel». Sauf que pas du tout. Sauf que que pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est extrêmement compliqué, c'est un document légal, il y a beaucoup de choses à respecter, donc hem, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé un j'ai utilisé 2 sites
Ah oui. <laughs> Ah oui. Heu Exact. Mmh mh. Lesquels, tu t'en rappelles?
j'ai utilisé j'ai utilisé Odoo
D'accord.
hem, qui était gratuit dans un 1er temps.
D'accord.
Et après, je suis passé pour les factures à facture.net heu, que j'utilise maintenant complètement.
D'accord et heu, une question, heu, du coup comme tu utilises, heu, plusieurs plateformes pour te simplifier la vie, heu, tu n'as pas trouvé une plateforme où tu arrivais à tout réunir, heu heu heu, pour tout faire quoi tes devis, tes factures, heu, calculer ton CA, heu heu, voi ta ta déclaration Urssaf, heu
Heu, c' Heu si. Si, si. Je je fais tout ça sur facture.net, avant j'utilisais Odoo, mais je j'ai abandonné d'utiliser Odoo. Heu heu, je je l'utilise plus.
Ah d'accord. OK. Mmh mh. Bah parce que tu as trouvé, heu heu, un outil qui faisait tout.
Oui et puis, heu, en fait Odoo était pas si, heu, intuitif que ça, mine de rien. Mine de rien, c'est si j'ai quelque chose à leur reprocher, ça serait ça
Mmh d'accord. Mmh. Mmh d'accord. Mmh mh.
et en fait, je pars je perdais beaucoup de temps à me casser la tête, à faire, heu, à utiliser leur outil. Donc, heu, voilà. J'ai j'ai changé. Je suis passé à autre chose pour que ce soit beaucoup plus agréable, heu, hem
Mmh d'accord.
c'est pas agréable de faire de l'administratif, mais c'est moins embêtant maintenant. <chuckles>
Le <chuckles> oui tout à fait. Heu, l'administratif, heu, je crois que c'est jamais agréable. <chuckles> Heu, qu'est-ce que je voulais dire? Hem. Alors du coup, heu, explique-moi une journée type ou une semaine type, heu heu, pour voir comment tu équilibres, heu, ton boulot et ta vie perso.
Bah une journée type. Hem, déjà je me lève sur les coups de 8:00
Mmh d'accord.
beh, ce que j'aime bien prendre le temps de me le de de faire mes actions le matin, de me prendre de prendre ma douche, de me lever et cetera. Je trouve ça importan
Mmh. Combien de temps à peu près il te faut? <chuckles>
Pour, heu, tout faire, heu, je prends une, heu, une petite demi-heure.
Ah non ouais, c'est pas c'est pas beaucoup de temps. <chuckles>
Une une demi-heure, heu, je prends le temps.
Il y en a qui a ont besoin de 2 heures. <chuckles>
<chuckles> Non, une petite demi-heure, hem, prend, ce ce qui est très important, c'est j'ai, hem, mon premier réflexe, c'est d'aller dehors et de prendre la lumière du soleil. Parce que, hem, la lumière du soleil, en fait, elle va dicter la l'heure du coucher, et parce que quand notre cerveau prend pendant quelques minutes, 5-6 minutes de la lumière du soleil non filtré. C'est-à-dire qui passe pas par les fenêtres
Ah génial. Mmh mh. Mais oui.
à l'intérieur du cerveau, ça va déclencher un compte à rebours pour, heu, relâcher la mélatonine qui est l'horm l'hormone du sommeil et heu, donc du coup voilà. Voilà. Ouais, c'est c'est p très important de le faire le le matin.
Ah ce c'est intéressant. Je connaissais pas du tout, mmh mh. Et tu le fais, heu, toute l'année?
Toute l'année. Voilà, alors évidemment l'hiver, faut rester un peu plus longtemps. Parce que, heu, il il y a des nuages, donc le soleil est moins, heu, il y a moins de rayons UV qui arrivent. Mais les jours où il fait beau, ouais, ouais, ça suffit, heu, 5 minutes dehors suffit amplement. Ça, c'est vraiment le début de la journée.
Ah génial. <chuckles> Ah bon? Ah oui. Du coup c'est la 1re chose, heu, c'est la 1re chose que tu fais, ou tu bois ton café avant quand même ou?
Ah non, 1re chose que je fais. 1re chose que je fais. C'est vraiment, j'ai j'y tiens, heu, j'y tiens, j'y tiens. C'est la 1re chose que je fais. Hem, c'est parce que c'est c'est très intéressant et je le conseille à beaucoup de mes amis hein, qui ont du mal à dormir. Alors je p ils ils me croient pas trop quand je leur dis. Ils ils viennent me voir, j'ai du mal à dormir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dis: «Bah dès le matin, tu te lèves et tu vas dehors». Mais mais ils m'ont dit: «J'ai un problème de de pour dormir, pas pour, heu, me lever». Je dis: «Mais si, si, hem, si, si, si fais-moi confiance». Voilà donc ça, ça marque se ça marque le le début de la journée. Après le le matin j'aime bien faire un gros bloc de de 3 heures de travail, je travaille de 9:00 jusqu'à 12:30 on va dire ça comme ça, plus ou moins. Hem, et en fait, je suis plutôt partisan de travailler beaucoup et de finir tôt, plutôt que fai travailler peu et finir tard. Donc, je prends pas beaucoup de pause pour manger à midi. Je prends qu'1 heure. Hem, de 12:30 jusqu'à 13:30 et après je suis de retour, heu, à faire mes activités
Mmh d'accord. Ah, c'est intéressant. <chuckles> <chuckles> Ouais, ouais. <chuckles> Ah oui. <laughs> C'est lié. Ah génial. Mmh. Mmh, d'accord. Oui. Mmh, d'accord. Mmh mh. Jusqu'à quelle heure?
donc là, c'est le moment du petit café qui permet de tenir jusqu'au bout de l'après-midi, et heu, donc heu, généralement, je travaille jusqu'à 16:00, heu, 16:00-16:30-17:00 si vraiment j'ai beaucoup de travail.
<chuckles> Mmh d'accord. Heu, c'est intéressant, tu as réussi à bien, heu, à bien cadrer les choses et heu, et c'est intéressant. Du coup après, c'est heu, vie perso à gogo?
Oui. Ouais et voilà en fait, même si j'ai pas fini forcément tous les projets que je devais faire, je voilà oui, je marque quand même, heu, je marque quand même le temps de pause, puisque c'est quand même, heu, c en fait, c'est c'est tout bête, mais c'est aussi pour penser à la qualité du travail de demain. Puisque si je me force à aller jusqu'au bout aujourd'hui, bah, heu, je vais être moins reposé, je vais avoir peut-être un peu plus de ras-le-bol, un petit peu plus de fatigue et donc demain je travaillerai peut-être moins bien. Donc en fait heu et, ap
Ouais, tu arrives à lâcher, heu Tout à fait. Oui. C'est ça, il faut penser à tout ça.
Voilà, c'est ça. Heu, ça peut paraître une fausse excuse, mais, je m'arrête de travailler à heure fixe pour mieux travailler le lendemain, voilà.
N oui. Non, non, c'est pas une fausse excuse. Heu, je je pense que, hem, c'est important de faire une pause, on est beaucoup plus créatif après. <chuckles>
Mmh. Exactement, exactement. Donc c'est c'est c'est ça, heu, c'est ça un petit peu la la journée type. Ah, je finis sur les alentours de 17:00. Après, je veux je passe quand même du temps dehors. Parce que, heu, bah, je travaille en intérieur. Donc forcément, heu, j'ai pas la j'ai pas l'opportunité de de respirer le grand air, on va dire ça comme ça et donc, heu, voilà.
Hein? <chuckles> Oui. Ah oui, tout à fait. C'est vrai. Heu, oui, et heu, au début tu pensais à sortir un peu ou tu es tu es retrouvé, heu, beaucoup, heu, à à l'intérieur et et tu t'es rendu compte que, mince, tu voyais plus le soleil du jour? <chuckles>
Exactement, ça s'est vraiment passé comme ça. Heu, donc en fait, heu, maintenant je fais une pause toutes les heures. Voilà, je fais be pas feu, elle est pas grande hein, elle fait 5 minutes, mais ça permet quand même de de boire, de de boire un petit coup d'eau, de d'aller voir le soleil et à l'heure d'après est plus productive. Donc voilà, je fais des je fais des blocs d'1 heure.
<chuckles> Oui. Oui. Mmh. Tout à fait, c'est c'est important et heu du coup, heu, bah c'est cool, tu as l'air d'avoir trouvé, heu, hem, heu, ton équilibre. Heu, est-ce que, hem, heu, par exemple, je sais pas s'il y a un événement, heu, je sais pas, heu, on va pas dire triste, mais un événement qui vient de qui vient se greffer à à à ton planning. Heu, est-ce que tu peux, heu heu heu, le placer? Est-ce que tu vas t'adapter? Est-ce que tu vas? Je sais pas, par exemple, heu heu, une visi des visites à la clinique régulière? Heu heu, peu importe, je dis ça, heu, ça peut être autre chose hein.
Mmh, oui il y a des trucs qui se greffent dans mon planning, heu, 1 fois toutes les 2 semaines. Je vais, heu, je vais je vais faire ma ma ma passion. Donc généralement, je la fais, hem, je travaille du lundi au samedi
D'accord.
heu, et de temps en temps, beh ma passion, je je la fais en semaine, parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'a fait le week-end et et voilà. Donc moi, j'ai la chance de pouvoir me libérer en semaine, donc je le fais. Donc ça fait, soit j'arrive à la prendre tard l'après-midi, et je travaille le matin. Ou bien ou bien alors quand même, voilà, pour, heu c'est pas non plus la la fin du monde si je travaille un peu moins. Donc soit je la prends en fin d'après-midi et j'arrive à travailler, soit je la prends en début d'après-midi et je travaille beaucoup le matin et tout ce que j'ai réussi à faire le matin, bah ça sera tout ce que je fera aujour tout ce que j'aurai fait aujourd'hui et heu et voilà.
D'accord. Mmh d'accord, donc, heu, ta passion, elle prend une place, heu, importante, heu, dans ta vie. Heu, donc, heu, dans ta vie perso, j'imagine et heu heu, et je peux savoir, heu, si c'est pas indiscret, heu, quelle est cette passion?
Oui. Oui voilà, c'est ça. Mais, c'est, heu non, non, pas du tout, c'est pas c'est pas du tout indiscret. C'est, heu, c'est l'aviation. C'est, heu, c'est faire des prendre des heures de vol à l'aéroclub. Je fais ça une fois toutes les 2 semaines et donc, heu, soit je voilà, soit je compense en travaillant le week-end. Si vraiment j'ai envie de travailler et de de d'y aller je à fond ou bien alors, heu, je je respecte ma passion et le temps que je m'accorde pour mes loisirs et heu, je travaille que le matin et ah c'est pas grave si, heu, je finis pas ce que j'ai à faire aujourd'hui.
<clears throat> Bah génial. Oui. D'avancer. Mmh mh. Mmh mh. Oui, tout à fait, surtout si tu es studieux toute la semaine, heu, c'est pas très, très grave si un après-midi, heu, tu tu travailles pas pour, heu, faire ta passion, heu. C'est important de garder ses passions, heu, à côté du boulot, heu, surtout en télétravail, c'est, voilà, primordial. <chuckles>
Excellent Exactement.
Eh ben, en tout cas, je te remercie, c'était un super témoignage. Heu, en tout cas, tu as trouvé l'équilibre entre heu, vie perso et et boulot et j'espère que tu le garderas.
Bah merci pour tes questions, c'était amusant de parler de ça.